โอ้โฮ ก็พอหลังจากนั้นเนาะ ต้องบอกก่อนเลยว่า มันก็เป็นเรื่องราวอันนี้เลยค่ะ ก็คือได้แบบคบกันจริง ๆ จัง ๆ อะค่ะ แล้วเขาอะก็อยากจะแบบว่า ลดความ อ้วน อยู่ช่วงหนึ่ง คือแบบว่าอยากจะลดความอ้วน ก็คือจะให้เราอะทำอาหาร ทำแต่อกไก่ เออ พอเราทำให้ปุ๊บอะค่ะ พอ ร พอแรก ๆ อะ เราก็แบบทำอยู่ พอหลัง ๆ อะเราก็บอกว่า เราเริ่มไม่ไหวนะ เออ รู้สึกว่าแบบกินแบบกินเยอะจังเลย มัน มันไม่ได้ลดความอ้วนน่ะนะแบบเนี้ย อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยบอกว่า คือค่าใช้จ่ายเราค่อนข้างที่จะเยอะแล้ว เพราะว่ากินแบบขนาดเนี้ย อะไรอย่างเงี้ย อา เขาก็เลยแบบว่าเปลี่ยนแผนเนาะ คือเขาก็ทำ ทำงาน ทำอะไร ไง โอน โอนเงินมาให้ อะไรเงี้ย ในการที่แบบว่าทำอาหาร แต่เราก็บอกว่า อุ๊ย ถ้าแบบกินของดีอะ มันค่อนข้างที่จะแพงมาก ๆ เลยนะ แล้วถ้าเผื่อแบบว่าเราแบบจะทำของดีให้แบบ เขาเรียกว่าอะไร คือแต่อกไก่แบบทุก ๆ มื้ออะ คือเขาเป็นคนที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไร ดูเหมือนจะประหยัดนะคะ แต่ก็ไม่ประหยัด บางอย่างอะเราทำไปให้ปุ๊บอะ ถ้ารู้สึกว่าแบบไม่ เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่มีเวลากินน่ะ ก็ ก็ไม่กิน แล้วก็ไม่เอาใส่ตู้เย็นด้วย มันก็บูด อะไรอย่างเงี้ย เออ ใช่
อือ แล้ว เขามีเหตุผลในการไม่ทาน อัน อันนั้นไหมอะ? เหมือนแบบว่าเขาเบื่อเหรอ หรือเขาไม่ชอบ หรือเขาอะไรอะ? คือแบบว่า อ้าว เขาก็เป็นคนไหว้วานให้เราทำแท้ ๆ อะนะคะ แล้วก็ อ่า อย่างที่คุณบอกเนาะว่า เขาอยากจะลดน้ำหนัก แล้วคุณทำอาหาร ให้ เขา อย่างเงี้ย มัน มันช่วยลดได้จริงไหมคะ? แต่ว่าจากที่ฟังเมื่อกี้เนาะ ด้วยปริมาณ ก็อาจจะยังเนาะ หรือว่ายังไงอะคะ?
อือ อือ ๆ อืม

ใช่ มันเหมือนแบบว่า ถ้า ผ อ กิ ต้องกินอกไก่ทุกวันอะค่ะ มันต้องกินให้ถึง มันถึงจะแบบว่าลดน้ำหนักได้ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบว่าลองปรับเม นู เป็นแบบว่า เมนูอกไก่บ้าง แล้วก็แบบเป็นนมบ้าง ซึ่งแบบบางทีอะค่ะ เขาไม่มีเวลากินจนแบบว่าเราจะต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ เออ แบบบอก คือสมัยก่อนเขาทำงานราชการเนาะ แล้วเสร็จแล้วอะพอเขาย้ายมาอยู่กรุงเทพอะค่ะ เขาจะเหมือนแบบมีผู้ช่วยอะค่ะ อา เราก็จะเหมือนแบบบอกผู้ช่วยไว้ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ว่าวันนี้เราทำกับข้าวไปให้นะ ไม่ต้องซื้อ ข้าว อะไรอย่างเงี้ย อืม ซึ่งแบบว่าพอเราทำกับข้าวไปให้ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เออ เขาอะจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือน เหมือนติดไปเลยอะค่ะ ก็คือหลัง ๆ อะค่ะ ถ้าเกิดเราไม่ทำกับข้าวให้เขาจะไม่ออกไปกินข้างนอก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าขี้เกียจ หรือว่าเป็นเพราะว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไร ไม่มีคนเตรียมให้ หรืออะไรอย่างเงี้ย อันนี้เราก็ไม่รู้นะ แต่เขาติดเลย แล้วเขาก็ชอบบอกว่า เวลากลับบ้าน อย่างเงี้ย เขาก็ชอบบอกว่า "วันเนี้ยไม่ได้กินอะไรเลยนะที่ ท ที่ทำงานน่ะ เพราะว่า ข้าว" เออ เราก็แบบว่าเป็นปัญหาอีกแล้ว ต้องไปเตรียม ต้องไปทำ อะไรอย่างเงี้ย เออ พอหลัง ๆ อะค่ะ มันก็เริ่มเหมือนแบบเป็น เป็นกิจวัตรประจำวันไป อืม
อืม เราว่าจริง ๆ เขาอาจจะไม่ได้ขี้เกียจหรือว่าไม่ได้มีคนเตรียมให้หรอก เขาอาจจะติดรสมือคุณแล้วหรือเปล่าคะ? เหมือนแบบทานที่ไหนก็ไม่ถูกใจ แล้วก็รู้ รู้ดีอยู่ในใจด้วยว่า เออ มันไม่ถูกหลักโภชนาการเท่าไร แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณเตรียมให้เนี่ย เขาก็ไม่ได้ต้องสงสัยหรือไม่ต้องมีเงื่อนไขในมื้ออาหารนั้นเลยอะ เราว่าเขาก็น่าที่จะติดรสมือคุณมากกว่านะคะ เพราะคุณน่ะก็ดูแลเขาดีพอประมาณเลย แล้วอย่างงี้ค่ะ
อืม เออ อา อุ๊ย! แต่เอาแรก ๆ อะ อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เลยนะ อย่างผัดกะเพรานี่บางวันเค็ม บางวันหวาน นี่คือแบบว่าเขาก็มีติเหมือนกันนะ <chuckles>
อ๋อ โอเค แต่เขาก็ยังเลือกที่จะให้คุณเตรียมอาหารให้ไง แล้วอย่างเงี้ยค่ะ กลายเป็นกิจวัตรไปแล้วอะเนาะ ที่คุณเหมือนแบบว่าจะต้องคอยดูแลเขาเตรียมมื้ออาหารให้เขา แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะแบบเหมือน เอ่อ เตรียมกี่มื้อต่อวันล่ะคะ?
ใช่ อืม ใช่ เออ ถ้าแบบเป็นตอนก่อนเนาะ ก็จะเป็นแบบว่ามื้อกลางวัน แล้วก็มื้อเย็นน่ะค่ะ หลัง ๆ เริ่มถี่ขึ้นก็จะเป็นมื้อเช้า อืม ก็จะเป็นมื้อเช้าด้วย มื้อกลางวันด้วย แล้วก็แบบมื้อเย็นด้วย ด้วยความที่เราทำงานคนละที่เนาะ ตอนก่อนน่ะค่ะ เราก็แบบเหมือน เหมือนแบบซ้อมอยู่ด้วยกันก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือแบบก่อนแต่งอะ อา เราก็ เขาเรียกว่าอะไร ตอนเช้าอะค่ะก็จะเป็นแบบแซนด์วิช ส่วนตอนกลางวันเนาะ ก็จะเป็นเหมือนพวกแบบไก่อบ ไก่ ไก่นึ่ง ไก่ต้ม อะไรอย่างเงี้ย ก็แล้ว ก็แล้วแต่ แล้วก็แบบมีข้าวด้วย อา แล้วเสร็จแล้วอะค่ะ พอตอนเย็นอะค่ะ เราก็จะทำเหมือนพวกแบบผัดกะเพรา หรือไม่ก็เป็นไก่ย่าง เอ่อ ทำเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะ อ่า ผัก ผักต้ม หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เตรียมไว้ให้เขา อะไรอย่างเงี้ย ก่อนแบบ ก่อนที่เขาจะกลับมา อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อืม เราก็แบบว่าดูแลแบบเรื่องสุขภาพไปในตัวด้วย เพราะว่าเขาก็อยากลดความอ้วน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม